उफ्फ ये ट्रैफिक। मतलब पूछो ही न म नहीं कि कितनी ट्रैफिक है और मुझे तो क्या लगता है पता है कि, ये ट्रैफिक जो है ना, उसकी बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो रोड है ना हमारे जो रास्ते, इतने खड्डे से भरे हुए हैं। मतलब पूछो नहीं एक थोड़ा-सा भी आप ना चलाओगे स्कूटर तो अ, या तो वो खड्डे में जाएगा या तो हमें सँभाल-सँभाल कर चलना पड़ेगा मतलब कि ये रास्ते पे तो हम स्कूटर टू व्हीलर तो चला ही नहीं सकते। अगर चला भी दिया ना तो जो 5 मिनट का रास्ता है, वो आप ना आधे घंटे में पहुँचोगे। और अ, मैंने ये भी अ, मैंने कोशिश की कि चलो हम ना स्कूटर नहीं लेते हैं, इतनी बड़ी अ, मतलब ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है इतने रोड गंदे हैं, खड्ड खड्डे से भरे हुए है, तो मैं बस में जाना शुरू किया। तो बस में तो पूछो ही मत, इतनी भर-भर के बस जा रही है। मतलब इंसान जो है ना वो भेड़-बकरी की तरह जा रहे है, बाहर लटक-लटक कर जा रहे है, तो वो नज़ारा देखकर ही लंबी कत कतार से निकल कर मैं बाहर आ गई। अभी इतनी परेशान हो गई हूँ कि एक इंसान जो घर से अपनी आजीविका के लिए वो अपने दफ़्तर जा रहा है, तो वो कैसे जाए? मतलब आधे घंटे का 5-10 मिनट का मेरा तो रास्ता है, मतलब 5-10 मिनट तो इसमें लगता है अपने अ, कोई भी हम अ, वाहन ले लेंगे तो उसमें लगेगा। वरना अगर चलकर भी जाएँगे ना, तो भी हम पहुँच नहीं पाएँगे, रास्ते पे ही इतनी सारी भीड़ है मतलब कितनी भीड़ है। ट्रेन में इतनी भीड़ है, बस में इतनी भीड़ है, इतनी बड़ी-बड़ी कतार है, रास्ते पे चलेंगे तो भी इतनी-इतनी अ, भीड़ है। तो वो कमाएगा कैसे? वो अ, दफ़्तर पहुँचेगा कैसे? बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, बहुत ही।
देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ये जो आपकी परेशानी है, ये ये लाज़मी ही है। लेकिन मैं कहीं न कहीं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको समाधान देने की भी उम्मीद रखता हूँ। तो आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दीजिए अगर आप सहज हों तो, आप मुझे बताएंँ कि ये स्थिति कितनी बार पैदा होती है और कब-कब पैदा होती है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अभी देखो, जब भी दफ़्तर जाना होता है ना, तो वो समय पे तो ट्रैफ़िक बहुत होती है, और भीड़ भी बहुत होती है, चाहे हम बस में हो या तो ट्रेन में जाएँ। भीड़ की वजह से मतलब लोग ना इतनी लंबी कतार में खड़े होने के बावजूद अगर वो भीड़ का सामना करेंगे, एकदम अ, सैंडविच भी नहीं बोलेंगे एकदम हम कचुम्बर बन जाते हैं। और आपको तो पता ही है, जी कि कि अ, अगर कोई इंसान अच्छा रहेगा तो ठीक है, वरना वो एक महिला के साथ ये भीड़ का कैसे वो फायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, कि आप बता रहे हो कि ये कितनी बार और अ, होता है मेरे साथ, तो जभी, भी मैं दफ़्तर जाना चाहती हूँ या दफ़्तर से आना चाहती हूँ, तो वो उसको बोलते हैं पीक टाइम, तो वो समय पे तो भीड़ होती ही होती है।
देखिए, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ, और आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मुझे ये थोड़ा-सा बताएँ कि ये ज़्यादातर किन जगहों पे होता है? ये, कहीं न कहीं जो आपकी परेशानी है, जो आपको अजीब लगता है या गुस्सा आता है, ये ज़्यादातर आपको ट्रैफ़िक में ही लगता है या फिर और भी जगहों पे? जैसे अगर आप दुकान पे गए हैं, मान लीजिए वहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है, या फिर सार्वजे जनिक परिवहन जब आप इस्तेमाल कर रही होती हैं, तब भी कहीं न कहीं आपको ये गुस्सा या हताशा कब महसूस होती है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी जो हताशा होती है ना मुझे, वो सार्वजनिक परिवहन में, मतलब ट्रैफ़िक को तो चलो मैं अकेले संभाल लूँ, अगर मैं अ, अपने टू व्हीलर पर होती हूँ तो। पर सार्व अ, सार्वजनिक जो परिवहन में क्या होता है कि अगर बस में जाती हूँ, ख़ासतौर पर तब, अगर वो अ अ, लंबी कतार में खड़ी रहती हूँ, तो वहाँ पर अ, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि मैं भीड़ में जा रही हूँ। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं भीड़ अ, लंबी कतार में खड़ी रहती हूँ, मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है क्योंकि हमारी जो अ, सरकार है, उ उनको पता है, फिर भी वो कुछ उसके अ, लिए अ अ, अगर पग अ, कुछ अ, कदम उठाते हैं, तो भी हमारी अ, जो अ, कार्यालय है, हमारे जो कर्मचारी हैं, वो इतने घूसखोर हैं कि सड़क के पैसे लेकर वो अच्छी सड़क नहीं बनाते हैं। और कहीं न कहीं, उसकी वजह से शिकार हम महिलाओं को होना पड़ता है। हमारे साथ बहुत ही बदतमीज़ी से व अ, व्यवहार होता है जब भी हम भीड़ में जाते हैं तो। वो तो हमारी मजबूरी है कि कि हमें किस हिसाब से अपने आप को ना बचाकर ये भीड़ में रहना पड़ता है।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को लगभग समझ चुका हूँ। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ संक्षेप में, कि आप शरीर में अपने शरीर में क्या-क्या महसूस करते हैं, जब आपको ये कहीं न कहीं गुस्सा या हताशा आप को होती है? आपका दिल तेज़ हो जाता है या फिर आपका हाथ काँपने लग जाता है या फिर और कोई परेशानी आपको होती है?
अ, मुझे पसीना बहुत होने लगता है। और पसीने से फिर क्या होता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। अ, सबसे पहले मुझे पसीना होता है, पसीने होने के बाद मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि अ, जैसे कोई भी ऐसा रहेगा कुछ भी अ, अगर मुझे छू भी लिया ना, मतलब भूल से बेचारी का अ, ये नहीं बोलूँगी कि कि वो जानबूझ के मेरे साथ बदतमीजी करता है अ, दुर्व्यवहार करता है। पर अगर अ, ऐसे अ, उनकी अ अ अ, मतलब अ अ, तो मैं उनको थप्पड़ मार दूँ ना इतना गुस्सा आ जाता है और कई बार वो गुस्से में, मैं अ, अगर ट्रैफिक में या तो ये अ, खड्डे वाले अ, रोड पे जाती हूँ स्कूटर चलाती हूँ तो 2 बार तो मैं गिर भी गई ऐसे-ऐसे-ऐसे सोच विचार की ये सरकार कुछ नहीं करती, ये घुसखोर कार्यालय किस काम का, इतना हम टैक्स देते हैं, फिर भी कि ये कुछ करते नहीं तो वैसे गुस्सा कर कर के मैं खड्डे में ही गिर गई।
हुँ, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ और कहीं न कहीं ऐसे अगर हमने किसी को चुना हुआ हो और फिर वो बेकार, तरीके से काम करता है, तो हमें अवश्य गुस्सा आएगा, मैं समझ पा रहा हूँ। आप मु
और चुनाव में भी खड़े रहते हैं कौन, उल चुनाव में कोई अच्छे खड़े भी रहे ना, तो वो भीड़ में उनकी ज उन उनकी वाली जो भीड़ है ना, जो अ, नेताओं की, उसमें जाकर उनको भी वो रंग लग जाता है।
बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। आप बस मुझे संक्षेप में ये बताएँ, कि जब आपको ये गुस्सा या हताशा होती है तो उस समय आप प्रतिक्रिया कैसी देती हैं?
अ, मेरे मुँह पे अ, मेरे पति देव जी बोलते हैं कि, "तू इतना गुस्सा मत कर कितनी गुस्से से लाल, हो गई है।" और मेरी आँखें बड़ी हो जाती है और अ, मेरी प्रतिक्रिया में ऐसा होता है क कोई भी मुझे कुछ कह दे ना, तो मैं उनको अ, अच्छे से अ अ, जवाब नहीं देती हूँ, बहुत ही गंदे तरीके से जवाब देती हूँ, बदतमीजी से जवाब दे देती हूँ। फिर मुझे जाकर अफ़सोस होता है पर अ, क्या करूँ वो अफ़सोस का फ़ायदा नहीं होता है ना, कि बोल दिया सो बोल दिया। कितनी बार मैंने अपने आप को कोशिश की, कि मैं सुधारूँ ये बात को, फिर भी नहीं होता है, फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। अगर भीड़ में जाती हूँ तो पूछो ही मत कि कितना गुस्सा आता है, ऐसे हो जाता है ना कि मैं तलवार लेकर खड़ी रहूँ, अगर कोई भी मुझे हानि पहुँचाएगा ना तो उसके हाथ काट दूँ।
देखिए, बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को समझ गया हूँ। कहीं न कहीं आप जो है सबसे ज़्यादा ये ट्रैफ़िक की वजह से जब देर होती है तब आपको गुस्सा आता है। दूसरा जब कहीं न कहीं रोड खराब होती है, तब आपको गुस्सा आता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपने संकेतों को पहचानने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको 2 परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप ये संकेत पहचानिए और कहीं न कहीं जब ये चीजें होने लग जाएँ तो आप समझ लीजिए कि आपको गुस्सा आने वाला है, तो कहीं न कहीं आपको गुस्सा या हताशा कम होगी। और इसी के साथ-साथ मैं ये बताऊंँगा, कि आप जो है, जो भी तत्कालीन विकल्प हो उस समय आपके आपके पास, आप उन्हें लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप के रास्ते में अगर रोड खराब है, तो उसके अलावा अगर कोई रोड है जो थोड़ी-सी अ, लम्बी ही हो एक 1-2 किलोमीटर आप उसको ले सकती हैं। और इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि जब भी ये ट्रैफ़िक हो रहा हो आप और आप घर से निकल रहीं हो, आपको अंदेशा हो कि हाँ इस रास्ते में ट्रैफ़िक हो सकता है तो थोड़ा-सा गूगल मैप पे आप देख सकती हैं तो आपको ना पहले से पता चल जाएगा कि हाँ इस रास्ते पे इतना ट्रैफ़िक है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आप पहले से ही तैयार होंगी कि, हाँ भाई ट्रैफ़िक होने वाला है और दूसरा कहीं न कहीं अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ते का विकल्प होगा तो आप वो भी ले सकती हैं, तो ये तत्कालीन विकल्प कहीं न कहीं आप चुन सकती हैं। इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप दूसरों के साथ संवाद और सीमाएंँ निर्धारित करें। आप जैसे अगर बस में हैं और बहुत ज़्यादा देर हो रही है और आपको कुछ गलत महसूस हो रहा है, तो आप संवाद करें और कहीं न कहीं लोगों को बोलें कि आप अपनी सीमाएँ सीमा में रहिए। या फिर अपनी कहीं न कहीं सीमाएँ आप निर्धारित कर दीजिए। और इसी के साथ-साथ मैं चाहूँगा की लंबी अवधि के लिए आप थोड़ा-सा ना रोज़मर्रा की आदत आदतें बदलिए, इसमें आप जो है खाना-पीना सही से कर सकती हैं, इसके साथ-साथ सही समय पे आप कहीं न कहीं नींद ले सकती हैं। और इसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ध्यान भी करे। सौ सैकड़ों प्रकार के ध्यान कहीं न कहीं होते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देखे जहाँ भी आपको लगे की, हाँ ये ध्यान अच्छे अच्छा है या फिर मुझे इसको करने में आसानी हो रही है, तो आप उस ध्यान को करें। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो, जो सलाह दी है इनमें से कुछ सलाह आपके काम आएगी और कहीं न कहीं आपकी ये जो हताशा है या फिर ये जो गुस्सा है, ये कम हो पाएगा।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
आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया क्योंकि अगर मुझे पता ही है क्योंकि मुझे अ, पसीना हो गया है। और अभी मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा तो जैसे ही पसीना आता है ना तो पहले मैं लंबी-लंबी साँसे लेने लगूँ की अ, ताकि मुझे गुस्सा ना आए। और जो हालात है तो है, उसे मुझे अपनाकर ही आगे चलना है रोड ख खड्डे वाले हैं, ट्रैफ़िक इतनी सारी है। तो उसे कहीं न कहीं अपनाकर अपना एक अलग रास्ता ढूँढना है मुझे और कुछ नहीं करना है। आपने जो-जो उपाय बताएँ हैं अ, मैँ अ, पूरी कोशिश करूंँगी और पूरे प्रयत्न के साथ वही रास्ते अपनाऊँगी। जैसे कि गूगल मैप वगैरह देखकर जाया करूँगी जे जिससे मुझे पता चल जाए कि कि कितनी ट्रैफ़िक है। तो आपका खूब धन्यवाद, मुझे अच्छी राह दिखाने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए।
बिल्कुल।